Nah, aku biasanya kalau, eee, di rumah dengan cara seperti itu tadi, udah nggak ketolong sama sekali, udah buntu, mentok banget, aku biasanya itu keluar dari rumah. Mencari tempat di luar rumah, entah itu, kayak di kafe, gitu, terus atau, di sini itu juga ada, eee, tempat buat internetan i beli internetnya doang, gitu. Jadi ada, apa ya, eee, wifi spot gitu loh.
Ya? Mhm. Oh, oh, iya iya. Semacam oh, iya iya, yang itu kayak disediakan pemerintah atau memang ada kayak, mmm, swasta gitu, kita bayar orang, gitu?
Heeh. Itu ya, itu swasta sih Kak, kalau di tempat aku, swasta. Kita beli voucer, nanti dapat, eee, voucer internet berapa jam, gitu. Nah, di situ ada meja-mejanya juga nih, buat, eee, belajar segala macam. Aku suka di situ. Mhm, karena, tempatnya enak, terus juga aku bisa internetan sepuasnya, jadi aku bisa belajar sambil dengerin musik, sambil cari referensi yang lain, gitu-gitu.
Oke. Oh, ya ya ya. Mhm. Mmm. Iya iya iya. Ke. Oh. Nah, kalau ngobrolin musik nih, nah, musik apa sih yang paling cocok buat bantu mood-mu belajar, gitu?
Mhm. Oke, aku kalau yang paling paling cocok itu, sebenarnya, eee, apa aja bisa masuk, kecuali yang ini, slow-mo slow slow, gitu loh, yang kayak heeh, indie indie segala macam, itu justru bikin aku ngantuk. Tantangan tantangan terbesar aku di ngantuk. Jadi, yang bikin buntu salah satunya ngantuk, aku menghindari itu. Aku lebih sukanya tuh dengerin yang kayak jazz, atau mungkin pop, gitu-gitu, sih, Kak. Per pernah juga yang intes instrumental juga, itu cukup membantu juga, sih.
Yang, seperti apa? Mhm. Oh. <chuckles> Heeh. Oke. Mhm. Oke.